Э, я так понял, за годы работы у них нет часов, э, которые стоят физически, э, где-то на полочке. Но у всего коллектива есть внутренние часы, понимаете ли, которые я должен ощутить, понять и и принять. И, э, за за сколько вот должно это уйти? Причем у официантов, так как они с ра работают с людьми, эти часы чуть-чуть быстрее идут, чем у кухни всегда. <laughs>
Мгм. А, ага, интересно. Ага, понятно. То есть, а, претензии были, в принципе, даже не то чтобы написаны где-то на бумаге, а вот у них они были где-то в голове <chuckles> прописаны. И тебе вот каким-то образом нужно было этим эти претензии, так скажем, принимать, понимать и исправлять.
Да, да. Да. Вот, э, если говорить именно про ошибки, которые я совершил, а, это, например, была ошибка, что я очень много начал помогать, э, не поварам.
Так. Ага, то есть ты делал слишком ну, то есть ты пытался везде, в общем-то, успеть и выходил немножко за рамки своих обязанностей.
Я начал мгм. Да, и, э, получилось так, что мне начали садиться на шею. "Помоги то, помоги это, принеси то." И это доходило уже прям до некрасивых ситуаций, когда: "Ой, что ты там, повар, иди сюда". Вот, знаешь, такой тон и всё такое.
Ага. Ага.
А я как бы на поварскую должность пришёл, и если меня и уволят, то как раз за плохое поварство.
Ну, как бы да, как бы да, <exhales> вот именно, мгм.
Вот. И пришлось это всё откатывать назад, объяснять людям, ну, даже ссориться, к сожалению, и объяснять, что так, э, со мной разговаривать нельзя и и пользоваться мной тоже.
Мгм. То есть мгм, то есть ты, а, скажем так, начал выстраивать какие-то более-менее, а, здоровые личные границы, и им это, соответственно, не очень понравилось. Потому что, когда садишься на шею, как бы уже слезать да, не хочется слезать, а зачем? <chuckles> Если всё удобно, всё хорошо. Так и ага, м.
Ну, конечно, конечно. На шее-то комфортно. То то к мгм, То к чему я до сих пор не привык, возможно, не привыкну никогда ввиду своего характера: женский коллектив, э, вообще не будет как-то, э, тебя жалеть, если что-то плохо- он те скажет. И если честно, местами это и меня, и мучает, и я расту, ну, за счёт этого, этой критики, но местами, если я пришёл уставший, не выспавшийся, выслушать эти вот, э, комментарий за комментарием бывает очень сложно, как бы.
Так. Ага. Мгм. Ну конечно, да, это сильно давит морально. И, <grunts> ну, тоже приближает к выгоранию. Так, ну, в итоге удалось ли тебе, в принципе, остаться в этом коллективе?
Мгм.

Так, в общем, а, зарплата в итоге оказалась, в принципе, конкурентоспособной. А, то есть там даже больше было, хорошо. И тебя приняли. И, э, как это вообще изменило твою жизнь? То есть ты, э, действительно, ам
Да, даже лучше. Мгм.
э, получил какие-то привилегии, преимущества и наконец-таки какое-то облегчение, или что-то пошло не так?
Я, в моментами, даже в шоке находился, знаешь. На заводе ты привыкаешь к тому, что кофеёк ты можешь попить, когда часы прозвонят 12.
Ага, так.
А здесь, я просто говорю ребятам: "Ребят, я кофе хочу попить. Я пошёл." И я, э, иду с этим кофе в руках и думаю: "Что щас происходит? Я, прям вот, настолько даже контролирую свою жизнь, что я захотел- я попил? Я на работе? Вау".
Ага. Ага, то есть, э, я просто щас ожидала, что наоборот ты скажешь, что тут, э, попить кофе у меня вообще не удавалось, а оказалось Ага, так, хорошо, значит, это это значит, было б только такое, скажем так Ага, мгм, понятно, так, интригует, хорошо. В общем, ты сначала понял, что вроде как кофе тебе можно пить вместо 12 в 11, но, <grunts> да, что, что-то пошло не так. Хорошо, что было дальше?
Мы сейчас придём мы сейчас придём. Ошибок было наделано немало, да. Это подготовочка, как будто всё хорошо. Когда угодно я могу его пить. <chuckles> Чего я не ожидал от смены работы: на заводе в основном-то все мужчины.